<laughs> Boa sorte.
Ah, moleque. Olha, eu, na minha juventude eh, eu sempre fui mais audacioso, com relação à à roupa, sabe, à à moda. E e eu sou artista, então, nessa época, eu cantava em bandas, fazia arte, tudo. Eu tinha lá aquele visual, cabelo comprido, calça boca de sino. E não estou falando de muito antigo, não, que eu tenho 50 anos, então
Uhum. Sei.
a as minhas calças bocas de sino, anos 70, era mais ali nos anos 2000, sabe? <laughs>
É, porque o o modismo é cíclico, né, ele ele vai e volta.
É. Boa. E e assim, eh, eu era mais audacioso, nesse nesse ponto.
Uhum.
Eu eu não tinha muito aquelas tatuagens de de braço inteiro, aquelas porque eu sabia que isso aí, um dia, cai mal, um dia se arrepende. Mas é
Sim.
ma re com relação a tudo que fosse transitório piercing na sobrancelha, vários brincos na orelha, hã, jóias, anéis pesadíssimos aquilo, porque tem a ver
Uhum.
né, com a moda. Então, eu queria te contar como é que eu estou ficando hoje
Sim, claro.
E eu queria sua opinião, se eu estou no caminho certo, ou se eu estou deixando
Está joia.
se eu tô traindo traindo os meus próprios princípios, <laughs> se é que eu posso dizer isso.
Tá, é porque eu estou aqui pra te ouvir, e pra eu entender pouquinho melhor, hoje, então, você você acha que você sente alguma espécie de pressão pra se adaptar pra se adaptar a modismos atuais ou coisa assim?
Não é bem isso. Vamos lá! Eh, na minha juventude havia essa pressão, sabe?
Hum. Sim.
Porque, é uma pressão pressão, talvez, da minha cabeça.
Sim.
Assim, eu sou artista, sou conhecido, mais ou menos, pelo menos da minha região
Uhum.
eu não posso ir num shopping? Calça jeans, gola polo e tênis
Entendo.
Nike não posso, sabe?
Ah, ent
Então, se eu fosse no shopping, eu ia com cabelão solto, a calça boca de sino, bota, uma camisa daquelas indianas, sei lá, alguma coisa assim. Jaqueta de couro, cheia de nome de banda.
Uhum. Então, ó Olha só.
Então, eu eu tinha essa obrigação comigo mesmo, pressão social que eu mesmo criei. Ninguém nunca falou assim: “Você tem que andar assim!”, não
E Então, você acha você você acha que essa pressão ó, essa pressão que você sente, você acha que é então pra manter uma imagem, que esse pessoal que você conhece, da sua região e que te conhece, espera que você tenha?
mas as pessoas e elogiavam, sabe? É, isso aí.
Hum.
E e eu nunca, tipo, eu já já fui encontrado, por exemplo, em em clubes de piscina, e estava de bermuda, sem camisa, a pessoa: Nossa, eu quase não te reconheci", porque estava acostumado a me ver, todo fantasiado de
Uhum. Exatamente.
de Steven Tyler, na época, sabe?
É, essa que que você tem que manter essa imagem, né. Mas e e como você se sente? Isso afeta seu bem estar ou você gosta hoje ainda de manter essa imagem?
Era. Calma. Agora, eu vou chegar no hoje, porque a pre a pressão
Uhum.
o o ficou contrária.
Ah.
Hoje, eu sou um velhinho coroco, de 50 anos Ah ah é. 50 anos é o é o são os novos 49 e meio. Vamos lá. <laughs> Pô, falar 50 an os anos são os novos 30, bobo. Besteira. Não é nada. É igualzinho 49. Oh
<laughs> Imagina. 50 anos é jovem. <laughs> É.
Hoje, eu sou um velho coroco com cabelo curto. Tenho 2 filhos, uma esposa linda.
Uhum.
Eu ando vestido como o inimigo, agora.
Uhum.
<laughs> Calça jeans, sapatênis. Nunca f nunca achei que eu fosse falar essa palavra. Calça jeans, sapatênis
Uhum.
cinto camisa gola polo. Todas as minhas camisas são gola polo. Uma ou outra são as camisas sem gola, para ir na academia, entende? Acho acho acho ótimo. <laughs>
Olha só. E e hoje então U u então o que vo o seu visual mais, vamos dizer assim, de rock, camiseta de banda de rock, esse tipo de coisa, você adaptou hoje pra outro visual.
Acabou. Comprei pro meu filho de 5 anos de idade uma camisa do Johnny Cash, mas eu não uso uma. <laughs> Ele nem sabe quem é o Johnny Cash. Hã.
<laughs> É, ma mas você vê Sim, claro. Mas, eh, você fo esse tipo de coisa é por quê? Porque o modismo tem muito a ver com a a nossa identidade, como a pessoa se sente, né. Então, talvez você pode pensar que hoje você pode, assim, conti você pode tocar, você pode gostar de ouvir música, ouvir as mesmas músicas que se ouvia, porque o gosto não muda, mas você adaptou o por exemplo, o seu visual ao ao marido, ao pai de família. Então, por isso que hoje, assim, a imagem que você passa, às vezes, é até o nosso subconsciente, né. É uma imagem adaptada ao que você vive hoje.
Eh, então Aham. Sim. E algum momento, nessa transição aí a chavinha virou, sabe?
Uhum.
Na minha cabeça é instantâneo, s ó, eu vestia assim e depois não visto mais. Mas, aí pensando a respeito, eu fico assim, é impossível eu ter trocado o meu guarda-roupa em 1 semana, em 1 dia, em 1 mês, que seja, sabe, é impossível.
Uhum.
Nin ninguém faz isso, ninguém é doido e nem rico o suficiente. <laughs> Vou jogar tudo fora e vou aparecer com outras roupas. Então hã.
Não, é é é com o tempo, né. E fala uma e fala uma coisa, esse esse visual que você tem hoje, que você falou calça, ou uma bermuda mais social, uma camisa só camisa polo, sapatênis, esse visual te agrada hoje?
Me agrada, esse é o meu visual
Uhum.
o meu visual hoje. E e assim nem pensar, nem de brincadeira, eu vestiria aquelas roupas mais, sabe?
Uhum. É é um
Eu não faço show mais e tudo, eh, pode ser que se eu virar um um velho coroco, mas eu vou fazer uma banda de blues com meus amigos velhos corocos, vai chamar, Os Super Velhos Corocos.
Uhum.
Eu Talvez, fique pouquinho mais audaz, sabe. Mas não está no plano e e não vai, né.
Sim, claro.
A esposa tem que palpitar, e eu acho que <laughs> nã
Sim, mas, eh eh vo você vê que a a, assim, a identidade, ela ela favorece você cria uma identidade pra fa favorecer a sua autoestima. Naquela época, você tinha aquela pressão que, às vezes, como você disse era sua, né, de ter aquele aquela identidade mais para o rock da do que você vivia naquele momento, e hoje, o que a a identidade que você busca que te que te dá essa autoestima é a identidade do pai, do marido, do daquele cara que trabalha, que está construindo a sua vida. Não por isso, você p você quando você entra no carro você não põe as músicas que você gostava de ouvir, você não não chega em casa, não toca um instrumento pra pra relaxar, né. Então
Aham. Uhum. Ah não. Não faço mais nada disso.
Não faz.
Hoje hoje pra relaxar eu pego o meu filho e vamos andar de bicicleta, com rodinha de aprendiz no lago. <laughs>
Ah, que ótimo. É então, você vê a como a vida, ela vai mudando né, e como, assim, as prioridades fazem você se encaixar, tanto visualmente como, inclusive, nos seus hábitos. Então, eu acho que você está está num caminho bom. Eh eh você não tem pressão, você não sentiu a pressão por manter o seu visual antigo e você não sente pressão: “Olha, agora eu sou pai, então eu só vou andar de polo, só vou andar de sapatênis porque não condiz mais”, não. Você usa o que é o principal, o modismo é aquilo que nos agrada, né. Então, você eu acho que você está num caminho muito bom, porque você usa o que você quer usar, você não usa o que você usava antes, porque você fala: “Olha, não não tem mais a ver. E você não usa a sua roupa atual, porque você sente uma pressão da sociedade ou da esposa. Não: “Olha é o que eu hoje o que eu gosto a imagem que eu gosto de passar é essa aqui. Então isso é um você está num caminho bom.
É. Verdade. Uhum. Ah, verdade, é. Ah, e a esposa a esposa, talvez, tenha pouquinho de <laughs> Porque, às vezes, eu boto uma roupa ela fala: “Comigo você não vai assim, não.”. <laughs>
Ah, porque ela acha você que está muito social assim, não?
Porque, às vezes, eh, eu estou melhor vestido do que eu deveria, pra ir no no Walmart, ou, às vezes, eu estou mal vestido pra ir num casamento, sabe. Porque eu acho que calça jeans e gola polo resolve tudo, mas não resolve.
Olha só. Uhum. É, é um é aquele negócio, você tem um uma coisa que você pode ter, que eu acho que é um um bom conselho que eu posso te dar, como você gosta desse visual, calça jeans, camisa polo, você pode ter umas 2, 3 polos, um pouquinho mai assim, de de qualidade, com um corte melhor, com aquele aquela polo, que a gente fala que é um pouquinho mais social, uma calça jeans escura e uma ca de bom corte, que caia bem. Não é não necessita ser de uma marca chique ou cara, mas uma calça que tenha um bom corte, que você vista ela, você fala: “Olha, essa calça tem bom corte". E um blazer, por exemplo, você ter um blazer que você põe em cima, com um um sapato esportivo ou até mesmo sapatênis, você está pronto pra ir pra um casamento, de polo e jeans.
Sim. Verdade, verdade.
Então, esse é uma é uma boa opção que você pode ter pra girar o seu guarda-roupa baseado e ao mesmo tempo você: “Ah, a gente vai hoje na praia”, você põe uma polo, uma bermuda e um chinelo. Você também tá
Verdade. Nossa, e funciona bem demais.
Ou seja, você você gira dentro do seu universo, que é o que você gosta, assim, você vê, de uma praia pra um casamento, a às vezes, com a mesma camisa, com a mesma camisa você consegue fazer isso.
A esposa que não deixa, senão eu fazia isso mesmo. <laughs>
<laughs> É é, e tem que sempre acertar com ela antes, né?
Ah, mas é mas é uma delícia, porque ela cuida de mim. Eu saio do banho, minha roupa tá lá na cama já. Ah, mole
Ah, então você já tem uma personal stylist, né?
Ah, tenho, e é boa.
Ah, que bom, isso é excelente. Quando o o casal caminha junto e um trabalha com o outro, isso é a melhor coisa que existe, é é essa é a verdadeira função do casamento.
Verdade. Valeu, meu amigo, muito obrigado, tá?
Imagina.
Essa conversa foi uma delícia e você me deu uns toques muito legais.
Ah, que bom, fico contente que eu pude te ajudar.
Grande abraço, até mais.
Até, até a próxima.